Wah, itu sih pasrah aja ya, Kak, maksudnya se selama apa yang mungkin apa yang dia bocorkan itu nggak nyampe ke kuping kita, aku sih kayak nggak nggak mau overthinking sih, Kak. Jadi eee, ya tapi kita aku sih tetap berusaha untuk memegang, eee, ini dia ya, maksudnya memegang rahasia dia sih. Kecuali sampai nih ke kupingku gitu kan, “Eh lu diceritain nih, katanya lu gini-gini.” Wah baru, “Lu tahu nggak dia juga gini tahu.” <laughs> Harus dibales, Kak, itu adalah, mmm, self defense self defense, Kak. “Enak aja lu.”
<chuckles> Iya. Iya. <laughs> Jadi makin seru. Iya. Tapi Kakaknya nggak ada nggak nggak dateng ke orang ya. Jadi maksud dikonfrontasi gitu enggak ya, Kak?
Ngapain Kak, capek energinya. dia ngomongin di belakang, kita ngomongin juga di belakang, Kak. Eh, heeh.
Mmm, Ya ikuk ep eee, penasaran juga ya, lucu juga. Dia mainnya jadi main belakang ya, Kak, ya? Padahal dibilang kalau masuk itu dari pintu depan bukan pintu belakang gitu ya. <laughs> Heeh.
Eh, iya. Nah, bener. Kadang-kadang kalau kita nggak ada pintu belakang gimana? <laughs> Ya, jeg kita jebol.
Iya, bener bener bener. Maka dari itu jangan punya pintu belakanglah, pintu depan aja, nggak perlu pakai dua pintu gitu kan. <chuckles>
Betul, emang nggak ada jaminan 100% sih, Kak. Menurutku ya kita, eee, bisa mempercayai sama orang. Bener kata Kakak tadi, jangankan temen, sahabat, pasangan sendiri aja bisa kan, Kak, sebenarnya. Tapi ya, eee, Kakak juga tadi udah ngomong, "Capek nggak sih?" Iya, capek, Kak. Kalau kita terlalu kayak overthinking gitu ya, mmm, terlalu nggak percaya sama orang, nggak bisa juga kita hidup kan. Kita kan harus bisa menaruh kepercayaan sama orang. Tapi ya balik lagi ekspektasi kita aja yang diturunin gitu. Kita mikirnya jelek aja. Nih kita cerita, bis adik ada kemungkinan bocor nih gitu kan, <sniffs> ada kemungkinan bocor. Nah, tapi kita bisa filter kan, palingan ya udah deh kalau ama orang baru seprofesional, sedeket mungkin, 70% ajalah kita kasih kepercayaan gitu, yang penting-pentingnya tiga puluh persen jangan.
Mhm. Iya. Bener. Iya. Sebenarnya cukup banyak juga tujuh puluh persen ya, kalau untuk orang baru yah.
Mhm. Oke, turunin lagi deh, Kak, lima puluh deh. <laughs> Enggak, 70 maksudku yang udah, udah deket gitu loh, Kak. Kalau yang baru-baru sih kayaknya 40% gitu sih menurutku. Kayak dia biar tahu
Eh, turunin lagi. <laughs> Eee. Ada tingkat-tingkatannya nggak sih Kakak? Tingkat-tingkatan misalnya ini orang baru kenal, ya sebenarnya b belum bisa dibilang teman juga kalau orang baru kenal kan ya. Nanti udah gitu kan ada tahap berikutnya. Eee, ah, apalagi dibilang misal temen, bia baru bertemen gitu. Kalo temen baru kenal ya bukan temen sebenernya kan. Ke-2, eee, baru temen nih sekian lama, yang ke-3 baru temen deket gitu. Ada nggak sih tingkatan-tingkatannya gitu? Ada ya? <chuckles>
Mmm. Iya, betul betul. Mmm. Betul, ada, Kak. Kalau udah sahabat ya mungkin di atas 5 tahun itu udah teman baiklah ya, Kak, ya. Kalau kayak baru yang kenal setahun, 2 tahun itu menurutku sih masih jatuhnya, eee, di atas temen baru sih, maksudnya udah lumayan nih. Eee, bisa bisalah kasih 30% lah dari, eee, apa, informasi kita. Tapi kalau yang baru tuh kadang-kadang aku sampai nge-mute loh, Kak, temen kerja aku yang baru-baru tuh aku mute biar dia nggak bisa ngeliat statusku gitu. Jadi, “Udahlah lu taunya gue cuma di kantor aja. Nggak usah lihat kehidupan pribadi gue,” gitu. Nggak nggak tuker-tukeran IG setelah setahun setelah setahun baru deh. “Oke deh,” eee, mulai aku unmute biar dia tahu sedikit, eee, permukaan tentang aku sering update status apa terus bok mulai berteman di IG gitu.
Iya. Heeh. Oke. Iya, ya. Oh, sampai bisa gitu ya. Heeh.